Renklerin ruh hâlini nasıl etkilediğini düşünüyorsun ya da gerçekten etkilediğini düşünüyor musun?
Eee, kendi kanımca etkiliyor, çünkü, işte, mesela, yeşil rengi bir huzur verirken bir siyah bende, eee, bir gücün ifadesi oluyor. Emm, o yüzden de, mesela, emm, tabii, toplumsal ve, eee, kültür olarak değişen, böyle, cinsiyetçi renkler de var ama, eee, bana göre renklerin cinsiyeti, hiçbir şeyi olduğunu düşünmüyorum.
Hıı. Tabii ki. Bu cinsiyetçilik konusuna, ımm, tekrar değinmek istiyorum ama, eee, öncelikle şunu sormak istiyorum. "Yeşil huzur verir." dedin. Bunun kökenini hiç araştırdın mı? Yeşil insanların geneline neden huzur verir?
Hıh. Evet. Eee, çü yani, tam olarak kökünü bilimsel olarak araştırmadım ama bence, yani kendi kanımca, doğada, hani, ağaçlar, ormanlar, hani, çimen vs. daha çok yeşil üzerinde yoğunlukta. Ben de bu yüzden huzura En azından ben dışarı çıktığımda, bir doğayla baş başa kaldığımda, bir yürüyüş yaptığımda, özellikle ormanda içime huzur doğuyor. Eee, bu yüzden de, emm, hani, doğanın da, emm, hani, yeşilin de böyle huzur vermesini doğayla bence, eee, düşünebilirim.
Evet. Evet. Çok doğru bir düşünce yapısı çünkü, eee, aslında, emm, atalardan gelen genler, eee, sebebiyle de insanlar yeşilde huzur buluyor ve, iii, insan gözüyle, eee, renk tonlarını ayırt edebildiği, yani, en çok renk tonunu ayırt edebildiği renk de yeşil olarak biliniyor.
Hı hı. Evet. A, süper.
Evet, çünkü bunun da yine, eee, atalardan gelen o, hani, o avcılık döneminde, işte, yaprakların ormanın arasında farklı şeyleri ayırt edebilmek için yeşilin bütün tohumlarını süzgecinden geçirme olayı var ya, o genlerden gelen bir şey olduğu için aslında.
Hı hı. Evet. Harika, bilmiyordum bunu.
Yani bu, birçok insanda yeşil huzur verici bir renktir ama bir de şuna değinmek istiyorum. Evet aslında, eee, renklerle ilgili cinsiyetçi bir ön yargı da var.
Evet.
Eee, bu ha bu konuyu biraz açabilir misin? Mesela, hangi renkler, eee, cinsiyetlerle daha çok ilişkilendiriliyor ve bu seni hangi boyutta rahatsız ediyor?
Tabii ki. Yani, bana göre bir, eee, bu renklerin cinsiyeti yok ve, eee, dolabımı açıp baktığımda birçok renkte, eee, kıyafetlerim var. Pembe, kırmızı, mor, hani, ama bu benim, eee, işte, küçüklüğümden beri, eee, şu zamana bence aile yapısı, gelenek, kültür, bir şekilde etkiliyor. Neden? Çünkü, eee, bebeklerde bile, e, mavi olursa erkek, pembe olursa, hani, eee, kız. Hani, böyle böyle, işte, bir de hatta şu an, eee, çok meşhur son 2 yılda, hani, eee, bebeğin cinsiyetini belirleyen partilerde genel olarak, işte, mavi, eee, pembe renkleri kullanılıyor. İşte, bu da bence Türkiye'deki gelenek kültürden kaynaklı. Benim 2 tane kuzenim var, eee, ikisi de, eee, şu an pembe tarzındaki, eee, kıyafetleri giymiyorlar. Çünkü, eee, onlara göre, hani, kız rengi olduğunu düşünüyorlar. Hâlbuki, eee, hani, ben onları aşılamaya çalışıyorum, öyle bir şey değil, hani, benim üzerimde görüyorsunuz, hani, istediğiniz rengi giyebilirsiniz. Bir başkasının ne düşündüğü sizi burada ilgilendirmesin, diyorum ama yavaş yavaş onlar da kullanmaya başladı ama.
Ne güzel. Aynen öyle. Maalesef. Hı hı. Tabii ki. Yani, sanki bunu biraz, eee, özellikle Türkiye'yi vurguladığın için söylüyorum, eee, ataerkil toplumlarda daha mı çok böyle düşünülüyor, yani, işte, pembe, eee, erkek rengi değildir. İşte, erkekler pembedir, mordur, fuşyadır; giymemeli gibi bunu daha çok ataerkil toplumlar mı düşünüyor sence?
Evet. Hı hı. Yani, bence, emm, bu konuda, evet, ben öyle düşünüyorum çünkü, yani, Avrupa'ya, gir geldiğimde Avrupa'da yaşıyorum şu an, e, böyle renklerin bu kadar, hani, emm, hani, bir cinsiyeti olduğunu hissetmiyorum burada, zaten son, işte, 1-2 yılda iyice, böyle, bir cinsiyetsizlik geliyor, hani, öyle bir akımla, eee, e eğitim geliyor Avrupa'da. E, bence bu güzel bir şey. Evet ama Türkiye'de tabii ki de bu bazı kesimlerde, bu renklerin cinsiyeti yok. Emm, yani, ben Türkiye'de de renkli kıyafetler giyiniyordum ve bazı arkadaşlarım da öyle giyiniyordu. Tabii, ataerkil dediğimiz böyle toplumlarda, hani, eee, bazı noktalarda daha farklı işlenebiliyor, bu da gelenek ve, hani, göreneklerden etkileniyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Algı var sanki, değil mi? Ne güzel. Peki, sence de şöyle mi? Yani eskiye oranla ama bu biraz biraz önce senin de söylediğin gibi kırılmaya başladı. Yani çok eskiden, mesela işte senin babandan bahsedelim ya da onun babasından bahsedelim. O yaşlarda kırmızıya bile çok mesafeli dururken erkekler, eee, şimdi, işte, morları, pembeleri hayatlarına katmaya başladılar. İşte, eee, artık, eee, çoğu erkek, eee, Türkiye'de de olsa başka bir yerde de olsa bu parantez içinde kız rengi olarak, eee, adlandırılan, eee, böyle, kültüre empoze edilmiş olan renkleri giymeye başladılar. Nasıl kırmızı o zaman şimdiye, eee, her cinsiyetin rengi olarak evrildiyse zamanla sanki pembe de bu hâle gelecekmiş gibi çok daha fazla.
Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Doğru. Yani, inşallah umarım böyle olur çünkü, eee, çünkü bazı renkler bazı kişilerle çok uyumlu olabiliyor. Yani, bazı insanlar sadece sarı rengini seviyor, bazı insanlar, hani, sadece değil de hani onda daha böyle huzurlu hissediyorlar ya da mutlu hissediyorlar ya da öyle renk giydiklerinde çok huzurlu hissediyorlar. Benim, böyle, 2 tane arkadaşım var, eee, bu 2 tane arkadaşım pembe ve mor renklerini çok seviyorlar ama onu üzerine giymiyorlar. Çünkü, hani, giydiklerinde feminen, eee, bir ö ö görünüm elde edeceklerini düşünerek giymiyorlar. Hâlbuki giydiklerinde ne kadar mutlu hissedeceklerinden haberleri bile yok. Evet, o yüzden, hani, tabii, eee, geçmişe kadar, hani, geçmişle şu anı kıyaslarsam dediğin doğru birazcık daha, böyle, kırılıyor yavaş yavaş ama, eee, umarım tabii, ileride bu kırılma süreci daha hızlanır ve hızlı bir şekilde insanlar ne istediğini giyer.
Ne güzel. Bu çok üzücü. Yani, muhtemelen gelecek kuşaklar bu konu hakkında "O ne dedi, bu ne dedi?" diye çok fazla kulak asmayacaklarmış gibi görünüyor. Eee, bir de sana bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Böyle, "Yeşil bana huzur veriyor." dedin. Eee, "Siyah gücü temsil ediyor." dedin. Siyahı neden, eee, sana gücü çağrıştırdığını daha sonra konuşmak istiyorum ama, eee, doğada bulunan çok güzel bir renk daha var, yani, eee, hatta böyle sonsuzluğu, özgürlüğü, birçok şeyi yansıtır birçok insana. Eee, tahmin etmişsindir şu anda hangi renkten bahsettiğimi. Eee, mavi sana ne hissettiriyor? Mavinin tonları
Hı hı. I İnşallah. Tabii. Evet. Tamam. Hı hı. Evet. Ma Evet. Eee, mavi bana her zaman huzuru hissettiriyor, bir özgürlüğü hissettiriyor, böyle, kuşları daha çok aklıma geliyor. Resim ben resim de çiziyorum, resim yaptığımda mavi ak rengi aklıma geldiğimde, eee, böyle, eee, hani, tabii, bu aslında kültürden kültüre de değişiyor aslında. Mesela mavi hissetmek diye bir deyim var, eee, İngilizcede, daha çok böyle depresyonda olmak anlamına geliyor. Eee, bazı noktalarda da, hani, mavi aslında, eee, bazı makalelerde şöyle okumuştum, eee, iş, eee, işte, şirketler daha çok renklerini yeşil üzerine çekiyor. Mavi üzerine değil çünkü mavi insanlarda kötü bir etki bırakıyormuş mavi renk, ister istemez. Evet, yeşil renginde daha çok, eee, logolar var böyle, hatta, eee, mesela AutoCAD olabilir, AutoText olabilir, ha, bunlarda hep genelde yeşil renkli, eee, hani, eee, renkler kullanılıyor, yeşilin artık türevleri. Eee, ama bana göre
Harika. Hımm. Öyle mi? İlginç. Ama sen böyle düşünmüyorsun.
bana göre mavi kuş aklıma geliyor ve daha çok özgürlük hissediyorum açıkçası.
Yani, eee, ama bir de sen, eee, resim yapıyorsun, aslında sanat ruhlu da bir insansın. Yani, normal insanlara renklerin hissettirdiği şeylerin çok farklı boyutta hissedebiliyor olman çok normal sanki.
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, eee, tabii, bir sürü renkle art hani çalışıyorum, yapıyorum; e, seviyorum da zaten. Emm, bir tane bir, emm, bir ressam vardı, bir Uzak Doğulu bir ressam, şu an adını hatırlamıyorum. Bu renklerin birbiriyle uyumunu, eee, uyumu diye bir kitap yaptı. Hatta şu an birçok işte ünlü markalar, hani, emm, kıyafet markaları genelde bu adamın yaptığı, eee, renk kombinasyonlarıyla kıyafetlerini yapıyorlar. İşte, Victoria Secret olsun, Louis Vuitton'lar olsun, işte, hani, bu tarz, emm, kıyafet tasarımlarını yapanlar, evet, genelde, eee, hani, eee, bu adamın kombinasyonlarını kullanıyorlar.
Hı hı. Hı hı. Koleksiyonlarını oluşturuyorlar yani. İlginçmiş. Bir de sana o zaman demin, iii, daha sonra soracağım dediğim, eee, siyahı sormak istiyorum. Siyah için söylenecek çok şey var, hatta kimileri siyahın bir renk olmadığından da bahsediyor. Siyah aslında bir renk değildir. Aslında ama siyah kimine göre, eee, depresyonun rengi olabilir, kimine göre karanlığın rengi, kimine göre saklanmanın rengi, birçok anlam yüklenebilir siyaha aslında. Peki, sen dedin ki, “Benim için gücü temsil ediyor.“ Siyah sende ne zamandan beri gücü temsil ediyor ve aslında bu nasıl başladı? Bunu, ııı, öğ sormak istiyorum.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Doğru. Yani, bi aslında bilmiyorum, uzun süredir, aslında bu soruyu hiç düşünmemiştim, eee, yani, ne zamandır siyah rengini seviyorum ya da gücünü bana verdiği hakkında. Galiba siyah giydiğim zaman aynaya baktığımda daha, böyle, kendimi, eee, yakışıklı hissediyorum, belki de bu yüzden bir siyah gömlek beni daha karizmatik gösteriyor. E, karizmatik gösterdiği için öz güvenim de artıyor, o yüzden kendimi güçlüymüş gibi hissediyorum, diyebilirim. Ama tabii bazı insanlar da siyahın, hani, bir renk olmadığını, dediğin gibi, hani, söylüyorlar. Bugün de şöyle bir şey okumuştum, emm, eee, görme engelli bireyler, şimdi b ımm, mesela ben gözlerimi kapattığımda, eee, bir siyah bir ortam görüyorum çünkü ışıklar kırıldıktan sonrasında, hani, böyle gözüküyor vs. Ama görme engelli bir birey hiçbir şe ben şey diye düşünüyordum, siyah görüyor diye düşünüyordum çünkü gözlerimi kapattığım için ama onlar siyah rengini de görmüyorlarmış çünkü renklerin tanımını bilmiyorlarmış ve bunu bu sabah görmüştüm ve gerçekten bu bilgi benim çok dikkatimi çekmişti.
Hıı. Tabii ki. Evet. Aynen öyle. Hadi ya. Yani bu çok ilginç bir bilgi gerçekten. Eee, dünya üzerindeki birçok insan zı eee, muhtemelen görme engellilerin bir karanlığın içinde olduğunu düşünüyorlar. Eee, bu da siyah demek oluyor. Bu, ııı, değişik bir deneyim. Eee, bir de sana şunu sormak istiyorum. Mesela kıyafet dolabımda siyahı giydiğim zaman çok güçlü hissediyorum dedin. Peki, kıyafet dolabında asla olmayan, eee, çünkü sen, eee, bahsettiğin kadarıyla her renge açık bir insansın. Pembe de giyiyorum, mor da giyiyorum, maviyi seviyorum, yeşili seviyorum gibi şeylerden bahsettin. Eee, kıyafet dolabında asla konumlandırmayacağın renk hangisi ya da böyle bir renk var mı?
Evet. Doğru. Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Yani sarı rengi diyebilirim, ya. Neden? Çünkü çok açık renkli bir insanım. Hani, emm, tabii, sarının tonları derken böyle açık renkli, böyle, eee, böyle, bebek mavisi, bebek pembesi tarzındaki renkleri çok kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü çok açık bir tenim olduğundan dolayı, eee, hani, kendimi kendime yakıştırmıyorum, soluk gösteriyor, böyle, ü üzgün gösteriyor bence. Böyle açık turuncular, açık ten renkleri. Ben daha çok böyle birazcık daha koyu renkleri seviyorum, böyle canlı dursun diye. Eee, benim tercihim bu yönde, sadece cilt tonumdan ötürü.
Hımm. Sen kendine yakıştırmadığın için. Anladım. Peki, ev dekorasyonunda, eee, özellikle tercih ettiğin ya da özellikle kaçındığın renkler hangileri? Mesela, eee, evin içinde olması işte ya da yoğun ya da büyük bir objede olması sende olumlu ya da olumsuz etki yaratan renkler var mı böyle tercihlerin?
Hı hı. Evet. Tabii. Yani, şimdi, siyah rengini severim evde de, böyle, laminantlarda falan severim ama siyah rengini hiçbir zaman evde kullanmak istemem. Bir kere kullanmıştım. Ya, çünkü sürekli çok zor, toz her zaman toz gözüküyor. Beni delirtmişti o o zamanlar. Eee
Zor çünkü. Çok anlaşılabilir bir şey bu.
Evet, bir de, hani, birazcık, hani, bu konularda takıntılı bir insanım, temizlik konusunda. Duvarlar açık rengini seviyorum ben, eee, ve kahverengiyle birlikte, böyle, koyu kahverengi tarzındaki tonlarla bence, eee, s hani, gri, mesela koyu gri.
Hımm. Daha sıcak bir hava sanki.
Evet, mesela L bir koltuk, koyu bir gri bir L koltuk hoşuma gider benim gerçekten. Üstüne de, böyle, eee, ama, böyle, birazcık parlak grilerden, hani, satenimsi grilerden. Üstüne de, böyle, belki renkli yastıklar olabilir.
Hı hı. Peki, takıntılıyım dedin ve siyahı tercih etmiyorum dedin. O zaman, ımm, kıyafette ya da ev dekorasyonunda beyazı tercih etmek de senin için zor olsa gerek.
Hı hı. Evet, yani çok çabuk kirleniyorlar. Bu yüzden, hani, benim için, ya, tabii ki de çok güzel beyaz rengi veya siyah rengi çok severim ama, hani, beni de öldüreceklerini bildiğim için o yüzden tercih etmiyorum.
Değil mi? Yani, hayatını zorlaştırılacak bir şeyi, eee, ne kadar seversen sev onu hayatının önemli noktalarında konumlandırmak, seni yormaktan, eee, öteye geçmeyecek gibi günün sonunda. E, burada şeye bakmak gerekiyor galiba. Hani, fayda, eee, durum maliyet eee, analizine bakmak gerekiyor. E, böyle, yorulmaktansa taşımamayı ya da kullanmamayı tercih etmek, daha akılcı bir çözümmüş gibi görünüyor. Peki, son olarak 1 soru daha sormak istiyorum. Renklerin uykuyla ilişkili olduğundan da çok bahsediliyor. Sen yatak odanın duvarlarında, yatak, emm, tekstilinde daha çok hangi renkleri tercih ediyorsun?
Evet. Tabii ki. Hı hı. Doğru. Evet. Tabii. Hı hı. Yani, duvarları benim yine, eee, açık renk olur. U zaten uyurken tamamıyla zifiri karanlıkta severim çünkü derin uya uyuyabilmek için. Eee, yatak örtümde de, eee, böyle, hâkî yeşilleri hoşuma gidiyor.
Çok mantıklı. Çok güzel tercihler bunlar gerçekten. Yani, huzur verici oluyor, i iii, gözünde canlandırınca ve çok güzel bilgiler verdin, harika bir sohbetti. Çok teşekkür ederim sana.
Evet.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
Görüşmek üzere.